No, per niente. Poi aggiungendo il fatto che comunque viaggio tanto, per me era proprio, mhmm, a io quando viaggio per me il cibo è un elemento, di nuovo, di scoperta, no: scoprire di cosa sa un posto, no, i sapori di un posto e avere queste limitazioni per me era veramente come avere uhm, vivere a metà quasi. <snorts>
Mh. Eh, m p m m'immagino che per u un appassionata sia ancora ehm, sia ancora peggio, perché appunto s tanti sapori ti mancheranno o u u quando viaggi magari non puoi sempre controllare esattamente cosa c'è dentro a quello che mangi e insomma, è è un pensiero costante.
Esatto. Esatto. Però in realtà possiamo concludere con una nota positiva perché, spoiler, ho superato le intolleranze. Ho avuto sì, sì, insomma, ehm, alcune diciamo che non si superano, si mitigano, no, c a livello di stai attenta più o meno, no, con le quantità
Wow, complimenti! Sì, un pochino, magari puoi usare anche, uhm, quella volta un gastroprotettore giusto per toglierti lo sfizio.
Esatto. Nella mia borsa c'è sempre la lattasi, anzi io sono la distributrice, uhm, ufficiale. Se qualcuno è intollerante io arrivo senza problemi: "Prego, la pillolina di lattasi"; <chuckles> quindi salvo anche vite.
Ecco. Benissimo. <chuckles> Brava, bravissima.
Eh sì, è una responsabilità sociale ma qualcuno dovrà pure averla, no? <chuckles>
Sì, sì. No, infatti, cioè, ehm, gi io penso che chiunque apprezzerebbe una figura del genere nel proprio gruppo di amici.
Esatto, esatto. Bene, ma in realtà volevo ringraziarti perché mi hai ascoltato tanto, hai dato modo insomma mi hai dato modo di di raccontarmi e grazie ancora.
Quindi adesso ti stai riappropriando di questa No, no, grazie a te. No, grazie a te perché è stato molto interessante sentire di come cambia, anche nel corso di una vita, il rapporto con il cibo, quindi grazie per averci incluso in questo viaggio.
Mh, a presto.